Здравствуйте!
Здравствуйте.
Меня, вот, почему-то сегодня именно такой вопрос интересует, <chuckles> что часто люди не убирают за собой в общественных местах, и очень много мусора остается. Ой, вот как вы думаете, вообще, почему? <chuckles> И можно ли это как-то изменить?
Мгм. Ой, меня тоже этот вопрос, конечно, волнует. Мне кажется, это всё идет из детства. То есть если человека с детства учили убирать за собой, то и взрослым он будет соблюдать какие-то правила из семьи. То есть если дома чисто, если родители всегда говорят убирать за собой, мне кажется, и человек во взрослом возрасте так и поступает. А вы как думаете?
Мгм. Ага. То тоже будет таким осознанным. Ну, вообще, наверное, мне кажется, здесь есть связь, н несомненно, потому что воспитание о очень важно, очень важную роль играет. И в вот я помню, мне даже папа говорил, когда я была маленькая, например, вот: "Тебе никто не говорит, там, например, убрать или помыть пол, но ты вот видишь, идешь, видишь, там что-то лежит. Ну, подними, убери, почему ты этого не делаешь?" Вот. И у меня прям так это засело в голове, и что я постоянно, вот, с этой мыслью хожу и что-то пытаюсь, там, поправить, что не так, убрать, ну.
Да. Мгм. Согласна. А вы убираете? Кстати, можете на улице что-то подобрать и в мусорку?
Вообще могу, да. Иногда иду, например, по пляжу, вижу, там, бутылка какая-то лежит, и могу поднять и положить т там, где она должна лежать, не на пляже. <laughs>
Мгм. Мгм. Хорошо поступайте, да.
Иногда. Иногда делаю. Но я уже н молчу про то, что за собой, естественно, это, прям, эм, правило золотое- всегда убирать. И даже иногда в кафе, когда я знаю, что официанты за мной придут убирать, мне почему-то неудобно становится. Я всё равно даже обычно часто на бар всё отношу.
Мгм. В общепите особенно каком-нибудь, я тоже так же, всегда за собой уберу. Вижу, что там где-то бумажки, что-то тоже подберу к себе всё на поднос, уберу. Я не понимаю лично такого, мне кажется. Если даже, вот, просто находиться, где чисто, красиво, даже для самого себя, это как-то приятнее. Не знаю, некоторые даже за своим столиком сидят, у них все какой-то, не знаю.
<tsk> Вот. <tsk> Ага. Согласна. Бардак, всё накидано, да.
Да, бардак, я не знаю, кетчупы, соусы, всё размазано, <laughs> я не знаю, какой-то ужас, бумажки.
<chuckles> Чаш чашка с чаем стоит, чай-то, там, уже две недели, наверное с этот пакетик. <laughs> Я у некоторых наблюдала. <laughs>
М, да. Да, так и есть вообще. Я не люблю, когда всё грязное вообще, ой, э, не знаю.
Ну, вот я не знаю, мне кажется, знаете, ещё может быть, что уровень чистоплотности у людей как бы тоже разный. Ну, то есть
Может быть.
кому-то, вот, важна чистота, а кто-то, возможно, я предполагаю, что может не замечать, э, вот, какого-то бардака вокруг себя. И я н я не знаю, что с этим делать. Здесь, наверное, просто несовпадение такое, несостыковка в бытовом плане, мне кажется, может быть.
Согласна. А ещё мне кажется, знаете, вот в некоторых странах, там, Сингапур, по-моему, ещё какие-то страны азиатские, там есть огромные штрафы. То есть, если ты намусоришь, э, у тебя сразу огромный штраф. И мне кажется, вот это тоже влияет, то, что у нас, например, штрафов нет, и люди, такие, думают, ой, я выброшу, всё равно ничего не будет на улицу. Ай, ладно.
Ага. Согласна! Штрафы очень хорошо мотивируют, потому что, да, никто не хочет оплатить лишний раз. Поэтому, если люди, наверное, неосознанные и сами не понимают, то приходится, конечно, прибегать к таким мерам.
Мгм. Да, а вы, кстати, ввели бы штрафы?
Да, я бы вообще, я бы всех же жестко штрафовала за любую семечку выкинутую, просто. <chuckles>
Я бы тоже, наверное. Ну, за семечку, может, конечно, нет, но.
У меня, просто, травма, потому что у меня парк перед, э, домом. И когда я мимо него прохожу, то лавочка просто окружена вся семечками. То есть, там сидят люди, постоянно с этими с с семками.
Мгм. Так семечки, наверное, птички склюют, нет?
Но там вот эти, э, кожурки, просто всё место усеяно в в в этих штучках, <chuckles> и иногда бутылки там тоже стоят. Ой, в общем, я прям к как каждый раз, когда там прохожу, я очень ругаюсь, очень злая, и прям
А. Понимаю. Не очень приятно сидеть в таком, конечно, хаосе.
Ну я вообще не сяду за такую лавочку, хотя там ничё такого нет, просто семечки, но мне неприятно просто, там, даже видеть это, не то, что уж там сидеть.
Да. А мне ещё не нравится, когда некоторые, там, тинейджеры сидят на спинке, и ногами, н где люди сидят. Я вообще ненавижу, думаю, господи!
Ой поэтому. Вот, вот это у меня тоже больная тема. Мне хочется подойти и всем по ногам сразу настучать. <chuckles>
У меня также, мне также, но, там, иногда такие агрессивные довольно-таки подростки, которые маленькие, там, может быть дети, можно сказать, а эти мне даже как-то страшно подходить. Думаю, ну вот ты сидишь, люди потом придут, там, п в светлой одежде, такая грязь там, ой. Вообще конечно, больная тема.
Мгм. Да, здесь я прямо очень согласна. У меня, в принципе, обувь больная тема в Европе, потому что они почему-то люди такие, а, не сильно, а, как-то их это волнует. Они в обуви вс всегда и везде ходят и могут по дому даже ходить в обуви.
Мгм. Да, я всегда в тапках! Всем, кто приходит, сразу тапочки выдаю. А они так на меня сначала смотрят, что это? И мне тоже как-то, не знаю.
У. Да. Вот, у нас у нас здесь такая культурная разница, например, между вот странами СНГ, наверное, и, э, может быть Восточной Европы тоже, и вот Западная Европа. Они действительно всегда в ходят в обуви, и я вообще это не понимаю. Я вообще дома хожу либо босиком, либо в носках, поэтому у меня пол всегда чистый. И если я увижу, что кто-то пойдет в обуви, я прям, м, становлюсь яростным драконом, готовым всех растерзать. <laughs>
Мгм. Понимаю вас. Они даже вообще, как будто не понимают. У меня тогда был такой случай, был какой-то дождь грязный на улице, а у нас ковер белый. И пришел, вот, брат моего, э, молодого человека, и прямо по белому ковру в своих вот этих грязных кроссовках, и такие следы остались. А он даже, он такой: "Ты что наделал в нашем?" Ему вообще всё равно, они даже не думают, не задумываются.
Ага. Кошмар. Кошмар. Вот. Я не знаю, мне кажется, здесь тоже какая-то, э, культурная, может быть, особенность, или тоже воспитание, потому что я на самом деле замечала, что и взрослые так. То есть взрослые с детьми едут, и взрослые с ногами на сиденьях и и дети могут так же.
Да, но у них, кстати, нет такого. Я часто вижу, что дети, они, э, прям, вот, валяются на асфальте, грязными руками что-то берут, еду, и родители это вообще, как бы, игнорируют, ничего не говорят. Я не понимаю такого.
Но есть у них как-то. Не знаю пчм. М, да. Согласна. Да, тоже наблюдала, тоже, э, часто они сидят просто на асфальте, например, кладут рюкзаки, там, тоже вот, на пол. Я не знаю, у меня, вот, ощущение всегда, что, вот, э, ну дорога, вот где мы ходим, там всегда же грязно, там, ну там что угодно. Кто-то может плюнуть, там, собака пройдет, что-то сделать, за ней не уберут. И я не знаю, почему они об этом не думают. Для меня это очевидно, что там не чисто. <laughs>
Да. Конечно. Конечно. А я ещё спрашивала у некоторых людей, говорю: "Почему так?" А они такие типа: "Да что, дети, это у них, э, иммунитет вырабатывается".
Нет, ну он может быть в вырабатывается, но это не значит, что
Да, от грязи? Иуммунитет на грязь, что ли? Я вообще такого не понимаю.
ну это не значит, что надо, я не знаю, там, в какашках копаться и <chuckles> руками всё трогать. <laughs> Скорее всего, да.
Так вот, они так и делают, мне кажется. Иногда. Я тоже ребенка видела, который сиде сидел, у него конфеты все на землю упали, и он с земли ест, у него уже все руки, ну конфеты и земля, то есть всё приклеилось сладкое, а родители смотрят, и ничего не делают. Я думаю, боже мой, меня бы навря на меня, например, мама бы за шкирку, наверное, взяла, сказала бы: "Ты что?" <chuckles>
Ага. И <chuckles> Кошмар! Ну, у нас это вообще да, конечно! Я, э, даже и щас сама, в принципе, если у меня что-то упало на пол, ну, редко когда я подниму и прям, вот, <chuckles> буду доедать. <laughs>
Я тоже никогда, кстати.
Если, там, что-то только очень такое, супер ценное, и я, там, пытаюсь как-то водой помыть и, ну, что можно, например, я не знаю. А так никогда не стану, конечно. Я я не знаю, э, почему так, вот мне кажется м может быть я однажды спрошу у кого-нибудь из них, почему они так себя ведут. Очень лю
И я также. Да, кстати, спросите.
<laughs> очень любопытно. Я пока, может быть, стесняюсь, потому что люди, не знаю, может обидятся, или что там.
Так и есть, мне кажется. А ещё вот, я помню, например, иногда, вот, э, бывает такое, что нет мусорки, но у вас мусор есть, и вы идёте, и нету, н куда выкинуть. И некоторые тоже, смотришь, так, и они посмотрят, нет-нет, и на землю выкинут. Вот как вы к таким людям относитесь? Э, нужно со своим мусором идти, не знаю, до дому.
Ой. Ага. И просто Ну, мне кажется, твой мусор, э- твои проблемы, где его выкидывать. Ну, положи куда-нибудь, донеси до ближайшего, э, не знаю, если не встретишь урну, донеси до дома, выкини дома тогда. Почему?
Мгм. Я тоже так считаю.
Я вообще даже слышала, что кажется в Японии, или где-то в азиатских странах, там практически нет урн на улице и
А куда они тогда выкидывают?
ну, вот, всех, э, как бы, провоцируют д доносить до дома и где-то там выкидывать, потому что иначе, вы наверное тоже замечали, э, урны обычно переполнены, там, о от них неприятный запах, там.
Мгм. У меня, кстати, история была смешная.
Поделитесь? <laughs>
Да, с переполненной урной, мы пришли выкидывать картон, и урна была полная, ну, достаточно большая была коробка, и, то есть заполненный контейнер, и несколько коробок, не только наши, лежали около. Но мы тоже положили, как бы, ну, около вот этой вот мусорницы. И потом через неделю нам пришел штраф 100 евро.
А, стандартно. <laughs> Ага. Мгм. Серьезно? А как?
Да, за коробку, за небольшую коробку, причем картон, ну даже под дождем он растворится, это не пластик, э, ничего с ним не будет, картон, и за коробку 100 евро нам прислали.
Ничего себе! А? А как они уз а уз узнали, что это ваша?
Пан э, да, мой молодой человек не убрал, э, вот этот вот, м, адрес с коробки, такой он умненький оказался.
А, там, типа, д адрес доставки, или что-то такое написано, да?
Да, я ему всегда говорю: "Убирай все адреса, зачем это нужно?" А он: "Ой, да ладно, да это!" И вот ладно. Потом ругался-ругался, что ему 100 евро прислали. <chuckles>
<chuckles> Но пришлось заплатить. Но вот видите, штрафы всё-таки, э, как-то <laughs> провоцируют людей на хорошее поведение.
Так смешно. Да, есть. Но это какой-то, я не знаю, нонсенс, мне кажется. Но мы же не мусорили, просто рядом положили, и мы были не первые, то есть, не знаю.
Нет, но это конечно. Ну это. А может быть и всем прислали, у кого смогли адрес какой-то найти, наверно.
Да, так что лучше адрес убирать.
Да. Ну вот у нас в плане, у у нас тут к как юг, н на юге обычно вообще всем без разницы. <chuckles> Никто особо не следит. И у нас часто, я вижу, и мусор не так уж и сортируют, могут н всё смешать и накидать.
Мгм. Мгм. У вас не сортируют, или что-то сортируют?
Нет, у нас есть контейнеры разные там для, э, стекла, картона, но но часто и в пластике можешь что-то увидеть, и что люди просто кидают. <chuckles>
Мгм. И у нас также. А у вас, кстати, пластик не сдают, бутылки не сдают?
А, я просто видела обычные контейнеры. Ну вы имеете в виду, можно сдать, чтобы себе ещё какой-то за за день? Не, такого я не видела, вот, вообще. <tsk> К сожалению. У вас более продвинутая, мне кажется, <chuckles> страна.
Да, у нас сдают за деньги бутылки. А, у вас нет. Да, у нас пластик пластик за деньги сдают, и у нас какой-то ужас случился, потому что лица без определенного места жительства, они ищут этот пластик в мусорных контейнерах. Вот, естественно, они там копаются, и весь этот мусор потом на земле, никто не за собой не убирает. Я помню, раньше, когда я сюда приехала, здесь такой красивый чистый район, а теперь все мусорки, я не знаю, что они с ними сделали, но все сломаны, весь мусор на земле, ветром его разметает просто по огромной территории, всё в грязи. Это ужас!
Ага. Ага. Ого. А, и они просто как трошат их? Ага. Кошмар. Это такая хорошая инициатива. Хотели как лучше, а получилось как всегда, называется. <chuckles>
М, да, так у нас уже люди обращаются, потому что развелось куча крыс, у нас соседка говорит, что у неё там, не знаю, сколько-то крыс, э, она боится уже в сад к себе выходить, то есть.
Жуть какая, конечно.
Да, то есть они что-то хорошее, получилось плохое.
А интересно, а поли милиция не может, вот, как-то контролировать? Ну если знают, что они скорее всего, они по ночам это делают, да, п там в темное время суток. И в среди бела дня тоже могут?
Да они средь бела дня, я иногда вот сижу в окно, смотрю, они буквально через 5 минут ходят. Один за другим, один за другим.
Ой. Это уже конечно проблемы, да, которые надо тоже как-то решать будет, наверное, местным властям. <laughs>
Да, дак у нас уже люди, э хотя они платят за уборку, то есть территории за вывоз мусора, за всё платят, и сами жильцы вот это всё после них убирают. Мне так жалко одну женщину стало, потому что я смотрю, она убирает, убирает, она всё убрала, через 5 минут новый пришел кандидат и снова всё раскопал.
Мгм. То есть, что ты, снова всё накидал. Что с таким делать? Таким же штрафы даже не выпишешь. Ан ан они же как будто ас асоц асоциальные люди, да. И с ни с них ничего не взять, и они так себя ведут. Я не знаю, конечно, как даже с этим бороться, <chuckles> если честно.
Мгм. Всё. Так у них, наверное, нет средств, я не знаю, они бутылки вот эти собирают. Да, как вы думаете, может за бесплатные тогда, э, сдавать? Кто хочет, тот сдает, а не за деньги, я не знаю даже.
Ну, бесплатно и так можно, наверное, в ну, вот, в обычные контейнеры даже как-то относить.
Ну вот не знаю.
О, у вас есть обычные такие контейнеры, которые стоят в ряд, там, не знаю, пластик, картон, стекло, или всё по-другому работает?
Да, у нас, э, картон и стекло, и все остальные, а вот эти пластиковые бутылки, вот они в автоматах за денежки.
А. Они только в автоматах.
Мгм.
Ну, я не знаю, я не знаю. А, м может быть как-то следить за <chuckles> людьми без, э, без определенного места жительства, чтобы
Да, вот, уследишь за ними, я говорю, каждые 5 минут, у меня такое ощущение, я, э, ни никогда их не видела, как будто их сейчас очень много стало.
М, да раньше-то они как были, они, наверно, собирали стекло, ну, там, если кто-то, например, в гуляет в парке, оставляет за собой бутылки, они так это, проходят мимо, собирают, сдают. <chuckles> По крайней мере из того, что я помню.
Без понятия вообще.
То есть, как будто бы раньше они даже лучше работали, а сейчас они начинают загрязнять. Да, не знаю, другая проблема. Спасибо, что поделились вашим опытом. Было интересно! <chuckles>
Наоборот хуже, да.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 И мне. До свидания.